Ah, waktu itu berat sih, Kak, buat aku yang masih kecil ya, kayak tapi nggak seberat sampai aku kayak harus, eee, dengak dengakin kepala, enggak, cuman berat tapi masih bisa di abaikan lah, heeh, masih bisa ditoleransi. Itu tuh yang heeh?
Ditoleransi, gitu? Mmm, mhm. Tapi, mhm. Tapi Kakaknya sendiri pas make baju-baju tradisional gitu, Kakak ngerasanya gimana? Kayak nyaman atau panas enggak sih? Soalnya aku pernah denger tuh ya, kalau misalnya pake pakaian tradisional tuh malah kayak risih, gatel, terus panas, gitu.
Ah. Wah, iya ya, Kak, ya, mungkin lebih ke tidak terbiasa ya, Kak, ya. Karena kan waktu itu aku make kebaya, terus make kain jarit ya namanya. Kain yang bawah yang kayak batik-batik, gitu loh, Kak. Dan itu, aku kayak harus muter-muter terus pakai stagen yang di perut kayak harus harus nahan nafas. Itu lucu banget kalau inget-inget. Terus sudah gitu, susah juga tuh, Kak, kalau misalnya mau ke kamar mandi. Jadi, eee, kalau misalnya kan tadi aku bilang, iya, harus mekapan dulu. Jadi, eee, harus pakai kemeja tuh, Kak, harus pakai kemeja karena biar gampang ganti bajunya ke kebaya atau ke jarit tadi ya heeh. Terus sudah gitu, aku inget banget pas make mekap itu aku masih kecil ya, Kak. Enggak biasa make kayak yang celak itu, yang pensil di bawah mata itu. Aku kayak takut-takut, gitu.
Mhm. Oh, iya, heeh. <laughs> Iya Iya, mhm, mhm. Heeh, jadi ini, jadi <laughs> jadi berair-berair matanya.
Jadi momok. <chuckles> Jadi berair matanya, bener, Kak, bener banget. Terus sudah gitu aku pakai, apa ya, sanggulnya itu terus kayak ada di diwarnain gitu ya, Kak, dahinya. Eee, jadi kayak bentuk-bentuk kayak gitu, ada sedikit kan.
<laughs> Oh, emang ada ya, Kak?
Heeh, ada waktu itu, aku juga lupa ya, eee, pakai, apa, kayaknya pakai henna deh.
Apa namanya paes, ya? Paes namanya bukan?
Oh, paes ya namanya, ya? Oh oy oke, nah, aku baru tahu nih.
Yang kaya itu nggak sih, Kak? Yang yang apa sih namanya, yang yang bentuk-bentuk kayak W, W itu?
Iya, heeh, bener, Kak. tapi itu kayaknya khusus buat mempelai deh, kalau misalnya yang sedetail itu. Heeh.
Iya kan? Paes namanya. Pengantin, iya. Iya iya, heeh.
Eee, sudah gitu mungkin, apa ya, kayak lebih
Oh, dipakein juga ya, kayak gitu?
Heeh heeh. Benar benar, Kak. Terus, eee, lebih ke iya sih, Kak, risih mungkin ya karena enggak kebiasaan make kayak kebaya, gitu. Terus sudah gitu pakai oh, iya, kan namanya anak kecil belum belum berbentuk ya, Kak, badannya belum ada kayak bentuk gitar, gitu ya. Apalagi kayak gitu, terus kayak pakai, eee, apa namanya, eee, celana yang pantatnya bisa kayak bahenol atau mungkin pantatnya bisa terlihat membentuk. Nah, itu lucu banget, Kak, waktu itu. <chuckles>
Mmm, mhm mhm. <laughs> Iya. <laughs> Tapi tapi pas Kakak pake ini itu tuh, yang bantuin Kakak tuh siapa sih? Maksudnya ada ada bidan pengantinnya kah? Atau atau mama Kakak? Atau siapa gitu?